Kung minsan, ti puro ganon yung ginawa ko or yung mata. <chuckles>
<laughs> Senyas-senyas na lang. <laughs> Senyas-senyasan mo na lang. Nakakaramdam naman sila? <laughs>
Mhm, challenges eh, ang hirap. Oo. Mm, nakakaramdam. Kahit kasi pag minsan, kahit pinagsinabihan mo na sila, parang makakalimutan nila.
Ah, ah. <laughs> More on ganun talaga.
Mas lalo na kung may mga kwe magagan eh, ano yun, mas lalo na pag nagkukwentuhan sila.
Mapapalakas talaga.
Oo. Yun yung mga challenge naman sa akin, sa work.
Pero so far sa mga challenges na kinaharap mo, sa tingin mo ano yung ano, siguro yung ano mismong work, siguro more on puwede rin sa kita may mga challenges ka din ba dun sa mga kita mo kunyari if ever?
Hmm. Oo, eh. Kasi 'pag minsan, naka yung dun sa trabaho ko din kasi, ah, nakadepende dun sa depende siya sa, ah, yung quality.
Gagawin mo.
Mm, so kung hindi maganda yung quality, so ganun, hindi din maganda yung <laughs> Sahod. Oo, so dapat kailangan talaga na maganda yung quality.
Oh. Sahod. <chuckles> May mga times na talagang na-out ka dahil diyan?
Oo.

Ano yun? Ah, kung talagang gusto mong, ah, mag-set talaga ng boundaries. Dapat mo talagang sundin. Kahit na, nae-engganyo kang panoorin pa yung susunod. Dapat kung si yun lang yung sinabi mo dun ka lang talaga.
Mm. Panoorin. Ah. Totoo. Yes.
So nangyari sa'kin yun, eh, pero sabi ko maubos yung oras ko dito sa panonood. <snorts>
Yun ang importante. Na, ah. Kaya sobrang importante niyan. Yes.
<chuckles> Kaya Mm. Totoo.
Pero ano, sa trabaho mo, 'di ba naba nabanggit mo kanina na wala namang specific na time, ganun. So, ibig sabihin ba nun parang free ka most of the time or hindi masyado?
Ah. Para sa 'kin ang kagandahan kasi nun, ako yung mamimili basta mo magwo-work ako, akong namimili kung anong oras ko siyang gagawin.
Ah. Ayos 'yan ah.
Hindi siya yung gaya ng ibang work na ah, may hinahabos ang oras na dapat ganito ta tapos na. O kasi sa 'kin kung ano yung magagawa ko parang nakadepende din dun yung sasahurin ko, eh.
May time zone talaga yes. Mm.
Mm, hindi siya yung as in na talaga na may nakalagay na oras na 8:00, 8:00 to 5:00
Hmm. Oo.
Eight AM to, 5:00 PM eh, ganun hindi. Bahala ako kung anong oras ko siya basta matatapos or basta. Kung hanggang kailan yung kaya ko yun yung kagandahan ng, ah, trabaho kayong ngayon ako yung pipili ng sarili kong shift.
Mm. Maganda yun 'no? Mhm.